Allora, recentemente ho finito di rileggere "Orgoglio e pregiudizio", che tu dirai: "Vabbè, ma l'hanno letto tutti". Sì, però, uhm, io l'ho letto quando ero molto piccol no, l'ho letto quando ero molto piccola e quindi non me lo ricordavo, non nella maniera in una maniera dettagliata. Ho detto: "Va bene, rileggiamolo". Però un altro capolavoro secondo me, sono a metà, quindi spero non mi deluderà il finale, però nel senso, mhmm, s sto aspettando che che finisca e spero finisca bene. Ehm, non so se vabbè, nel senso, "L'abbazia di Northanger", non so se lo conosci. Ehm, molt è di Jane Austen, però è un libro che non conosce nessuno. Ehm, lo sto leggendo, ehm, l'ho rivalutato perché a inizio parte un po' piano e quindi dici: "Okay, sarà un libro noioso". E invece poi ingrana in una maniera interessante, quindi spero poi anche che che finisca bene.
Vabbè no, nessun giudizio, nessun giudizio. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Ah-ah. Sai che, no. Sai che, no, in realtà. Okay. Mh-mh. Okay. Beh. Sì, sì, sì.
Ehm, tu come ti senti quando scrivi oppure dopo aver finito di di scrivere?
Eh, allora guarda in realtà ci sono dipende molto. Ci sono volte in cui sto fuori un intero pomeriggio a ma sai cosa, non per forza a scrivere, perché a cercare di capire cosa voglio scrivere. Ehm
Mh-mh. Okay. Mh, okay, quindi anche tu dici anche la parte di ricerca lo consideri come parte dell'esperienza, okay.
e quella è importanti quella è eh, sì. Eh, quella è importantissima perché fa parte, no: uhm, un conto è stare in camera a pensare, a fare e e a decidere: "Okay, oggi mi piacerebbe proprio, cioè sento che è proprio necessario che scriva di questo argomento perché me lo sento proprio dentro." Una cosa diversa, secondo me, è lasciarsi catturare dai momenti dell'esterno. Che so, io mi ricordo una volta una cosa molto strana, stavo a una villa vicino casa, ehm, e allora mi son seduto, ehm, di solito io mi porto sempre le cuffiette e metto, che ne so, della musica ambie ambient, oppure metto i suoni della natura, e e e e succede che io mi incanto a guardare quest'albero gigantesco vicino casa e sto lì penso un quarto d'ora a guardarlo. Poi, volevo s
Mh-mh. Ok. Mh-mh. Vai. Mh-mh. Okay. Okay, certo. Mh-mh. Okay. <snorts> Okay, ti s hai a fissare questo albero.
Esatto, sì. E poi non ho scritto niente perché non mi veniva niente da scrivere, però quello comunque lo l lo lo inserisco nei momenti diciamo di di di questa mia, ehm, cosa che faccio, di questo hobby, di questo passatempo che ho.
Ci sta. Certo, perché vabbè, ovviamente magari in quel quarto d'ora non hai scritto nulla, ma magari ti è servito per liberare la mente e poi per scrivere la cosa successiva magari dalla settimana dopo. Quindi magari può essere utile anche in quel senso.
Esatto. Io diciamo esse

Allora, ehm, io quando ero più piccola, provavo a scrivere, però sono quel tipo di persona un po' perfezionista, e quindi se al primo colpo la poesia che ho scritto, o comunque in generale il testo che ho scritto, non è scritto come le sorelle Brontë, allora può essere buttato e bruciato. Ehm, quindi quando ero più piccola ci provavo, poi ovviamente facevo, che ne so, la scuola media, quindi non avevo que tutta questa, ehm, anche proprietà di linguaggio banalmente, e quindi non venivano fuori, ehm, nella maniera in cui desideravo e quindi ho un po' rinunciato e mi sono dedicata più alla lettura che alla scrittura. E quando finisco di leggere un libro, a parte, ovviamente, la bella sensazione che i libri ti lasciano indipendentemente dal tipo di libro, però io sento un senso di completezza. Dico: "Vedi? Ho finito un'altra cosa". Sì, perché dico: "Cavolo, questa cosa l'ho iniziata, l'ho finita e mi ha fatto stare bene nel tempo in cui l'ho fatta". Quindi 1 sono contenta di aver completato qualcosa, quindi proprio di averla finita, e 2 poi non vedo l'ora di leggere quello successivo.
Mh-mh. Ah. <laughs> Okay. Vabbè. Mh-mh. Okay, okay. Mh-mh. Okay. Completezza. Mh-mh. Certo. Eh sì, beh questo se ti piace il libro penso.
Perché ovviamente come Beh sì, però nel senso in generale di leggere un altro libro. Per esempio, se il libro che ho finito di leggere non mi è piaciuto, dico: "Okay, forse devo leggerne un altro perché magari quell'altro invece mi piacerà". Quindi solitamente leggo della stessa collana di libri o comunque della stessa scrittrice o scrittore, ehm, se mi è piaciuto il primo libro. Però in generale penso che molte persone come me abbiano questo problema: compro una serie di libri che poi non leggo tutti insieme, nel senso, ce ne ho un tot che non ho ancora letto e sono lì sulla scrivania che mi fissano. Eh, immagino succeda anche a te perché succede un po' a tutti.
Mh-mh. Mh-mh. Okay, okay, okay. Mh-mh. <laughs> Certo. Eh sì, avoglia. <chuckles> Eh avoglia un boato ce ne ho che non ha letto
Certo, e quindi quando tu finisci un libro dici: "Cavolo, forse forse voglio le adesso voglio leggerne un altro". Poi quell'altro libro rimarrà in sospeso per 1 mese per poi riprenderlo, leggerlo in mezza giornata e finirlo. Quindi non lo so, ti dà anche quella carica per continuare la volta successiva. Tu hai anche altri hobby oltre alla alla scrittura?
Mh. Mh-mh. Eh. Sì, è vera. Dimmi, di